Eee, aku sih, waktu itu langsung bertindak dengan gini, Kak. Jadi aku langsung uninstall sis eee, si aplikasinya, gitu. Langsung, karena karena, eee, dengan dengan begitu dengan begitu, otomatis akan mempersulit kita untuk eee, apa ya, mengejar kesenangan itu tadi, gitu. Lalu kedua kedua yang aku lakukan adalah, eee, un aku masih nonton sampai sekarang, gitu. Tapi, eee, aku prefer prefer yang beli. Beli per perjudul, gitu loh. Jadi bukan bukan yang langganan, gitu. Sekarang tuh seperti itu. Heeh, karena untuk ini apa eee, satu lagi ya, untuk untuk merubah mindset kita bahwa, eh kalau mau nonton nih, lu harus ngeluarin duit nih, gitu loh. Jadi jadi ada ada sedikit ad eee, retensi atau pert pertahanan lah, disitu gitu.
Oh, langsung ya? Oke. Wah, bener sih. Masih, ya? Oh. Bukan yang langganan sebulan, gitu ya? Oke. Yap. <laughs> Iya sih, bener. Oke, tapi kan kayak gitu kan, tetep aja gak mudah, ya dalam artian, harus konsisten ya, Kak, ya? Nah, pernah nggak kakak tuh, kayak pengen banget, aduh kangen nih, dulu jaman-jaman maraton, gitu teru maraton film, gitu ya, terus kayak, aduh kangen nih, pengen pengen nonton film lagi, yang kayak dalam sekali duduk, gitu. Pernah nggak ada perasaan kayak gitu lagi, Kak?
Mhm. Heeh heeh heeh heeh heeh. Heeh heeh heeh. Eee, pernah pernah tapi, eee, pada akhirnya, ketika aku mencoba lagi eee, apa ya, hanya paling tahan, hanya di 2-3 episode. Habis tu, udah udah gak kuat, sih.
Oke, mungkin ini udah udah udah tadi ya, udah nggak konsisten ya? Oke wah, bagus banget, nih. Makasih banyak ya, Kak, udah berbagi. Terus ngasih insight yang bagus juga. Makasih ya! Lain kali kita sambung lagi ya!
Gitu. Sudah sudah mulai berubah lah sudah mulai berubah, heeh.

Iya iya, oke, jadi sebenarnya efeknya itu domino ya, Kak. Jadi misalnya tadi, eee, masalah waktu itu kan, jadi mundur-mundur terus sampai mungkin akhirnya terlambat. Terus hal itu juga bisa ganggu produktivitas jadinya ya, kan ya, Kak. Kalau misalnya produktivitas mengganggu kesehatan mental juga, mengga juga terganggu dan dan justru, eee, secara bersamaan hubungan sosial tuh juga tadi kayak Kakak tiba-tiba ngebatalin janji, gitu kan, tapi Kakak mungkin waktu itu belum sadar, gitu ya, kali, akan hal itu. Nah, terus sekarang nih, tadi kan Kakak bilang di awal bahwa dulu gitu ya, dulu ini Kakak emang sering tuh lakuin binge watching, nah, kalau sekarang gimana apakah udah sadar atau gimana tuh, Kak?
Mhm mhm mhm mhm mhm. Betul. Betul banget. Mhm mhm mhm mhm. Eee, sekarang aku bener-bener menghindari yang sifatnya binge watching, gitu loh. Karena, eee, bisa dibilang kapok, ya. <laughs> Kapok karena gini, selain dampak yang tadi Kakak sebutkan, ada 1 dampak yang, eee, orang mungkin nggak sadar, tapi itu terjadi, loh.
Wow, kenapa tuh? Kapok, oke, kapoknya kenapa dan Oke. Iya. Apa, tuh?
Yaitu, kesehatan kita secara fisik itu ber terpengaruh.
Contohnya gimana di Kakak, nih?
Karena Eee, ya. Aku sempat, eee, karena binge watching itu ya, jadi otomatis waktu istirahat berkurang, se hingga suatu waktu itu aku didiagnosa sama dokter waktu pas di saat aku, eee, cek kesehatan. Didiagnosa oleh dokter bahwa mengalami, eee, potensi untuk untuk tekanan darah tinggi.
Ya. Waduh, bahaya juga ya, Kak, ya.
Akibat dari kurang istirahat dan dan, eee, tanda-tanda aku dulu tuh sering sering begadang karena binge watching gitu ya, zaman-zaman muda tuh hingga hari ini kalau kalau misalkan Kakak lihat, aku tuh mataku mata panda sekarang.
Oke.

Oh. <chuckles> Iya. Waduh. Ya ampun. Sampai sekarang, Kak berarti kebawanya tuh ya, maksudnya efeknya? Oh, oke.
<chuckles> <smacks lips> Iya, betul. E efeknya efeknya terasa sampai sekarang, gitu. Apalagi di usia sekarang yang sudah sudah tidak imut-imut ini usianya. Jadi <chuckles>
Waduh. <chuckles> Iya iya. Oke. Jadi makin kerasa, ya.
eee, apa ya, benar-benar mencoba kayak, mmm, berusaha untuk mencoba hidup lebih sehatlah. Termasuk dari istirahat yang cukup, gitu.
Bener sih. Oke. Jadi, dari yang masalah fisik, atau kesehatan tadi tuh jadi titik balik ya mungkin bisa dibilang? Titik balik yang menampar Kakak gitu, sampai Kakak kapok. Gitu kah, Kak?
I iya iya, eee, menampar pipi kanan kiri, gitu kan istilahnya. Jadi, eee eee, apa ya, eee, ya aku jadi timbul ketakutan-ketakutanku lah. Maksudnya, eee, ya kan, eee, aku sudah berkeluarga, punya anak, gitu jadi berpikir, "Ah masa sih gara-gara gara-gara nonton doang?" Eee, apa, produktivitas tuh su sudah sudah pasti nih terganggu. Jadi otomatis, kadang-kadang pemasukan berkuranglah. Karena karena waktu kerjanya jadi terganggu, gitu kan ya. Ke-2, eee, masa sih gara-gara nonton doang, eee, waktuku dengan anak-anak nih jadi berkurang misalkan, gitu. Heeh. Jadi makanya, eee, berusaha untuk untuk lebih me-manage dan menahan diri sih, sebenarnya.
<chuckles> Ah, iya sih. Bener. Jadi berkurang. Wah, iya lagi. Oke.

<chuckles> Oh, jadi kerasa ya nggak ada waktu, eee, maksudnya, eee, apa ya, waktu untuk, eee, bersama-sama pasangan mungkin nggak nggak yang sebanyak, kalo misalnya dua-duanya nggak ada yang marathon gitu kali ya? Eee, gimana, Kak? Oh, oke.
Mhm. Iya betul kalau dulu kan kalau dulu mungkin kita, eee, masih apa ya istilahnya nonton bareng lah gitu walaupun mungkin istri, atau pasangan tidak tidak terlalu into gitu loh. Tapi semenjak semenjak, eee, tadinya itu tuh did dia tadinya enggak suka drama Korea itu enggak sukalah, tapi entah kenapa belakangan ini kan drama Korea banyak genre yang, apa ya, eee, bukan hanya cinta-cintaan nih, yang yang leb heeh, yang lebih lebih thriller, lebih action gitu, jadi dia dia dia lebih suka yang ke arah sana gitu.
Iya. Iya. Oke. <chuckles> Bener. Yang mungkin baru gitu ya? Bener, jadinya menarik gitu kali ya, seru. Iya lagi, oke. Wah paham nih nah, terus nih Kak, eee, karena kan Kakak nih sebagai yang pernah mengalami ada di posisi istri Kakak yang sekarang baru aja mulai nih nah itu apa yang Kakak kata katakan gitu ya, apa yang Kakak o ngomong ke istri Kakak soal hal ini Kakak pernah nggak kayak coba negur? Karena kan Kakak sebagai yang pernah, mengalami dan kena dampaknya tuh mungkin pernah nggak, ngasih nasihat atau, ya kayak ngobrolin aja, nanti gini gini loh, efeknya kayak gini, kayak gitu nah gitu gimana tuh Kak, pernah nggak?
Heeh heeh heeh heeh heeh. Eee, iya pasti pernah pasti pernah dan, eee, seperti layaknya, istri yang baik biasanya, eee
Iya.
dilempar balik ke saya, "Ah, kamu dulu juga nonton" gitu, "kamu dulu juga sampai pagi" gitu. Heeh, <laughs> kan rata-rata istri begitu gitu, ket tidak bisa salah gitu. Hmm, e jadi heeh, jadi jadi akhirnya, eee, apa ya, eee, ya mungkin mungkin karena karena, eee, karena aku dulu seperti itu, akhirnya dia b eee, menemukan validasi kali ya atau mungkin, aku tuh juga ada kecurigaan mungkin jangan-jangan dia dendam nih dengan dengan kelakuanku dulu gitu mungkin loh ya.
<chuckles> Oh, itu istri yang baik ya kayak gitu ya? <chuckles> Oke. Iya iya. Oh ya wanita selalu benar gitu kali ya? <chuckles> Oh iya. <chuckles> Wah rasain nih gitu kan kali ya? <chuckles>
Iya, betul. <laughs>